И заканчивается всё тем, что, как бы, он он вырастает, а взрослые умирают каким-то образом. Они там исчезают, они всё-таки действительно как-то это связывают с иноплан с инопланетянами. Э, конец супер, э, неизвестный, непонятный, заканчивается непонятно. Я вот долго думала и думала в зач с ну, как бы, понятно, что тут режиссёр не даёт удачного финала, фильм но потом я, как бы
Мгм. М. Ага. Непонятно, ага. Н-да, или он даёт такой финал, чтобы зритель сам, вот сам уже для себя додумал сво конец, то есть у каждого есть такая как бы свобода свобода выбора.
Мгм. Ну, это да, кстати, это х тоже хорошая идея, да, такая режиссерская задумка. Но я потом долго думала и я поняла ш в чем смысл, что хотел сказать режиссер. Но опять же, может, я ошибаюсь, вот ты щас послушаешь и скажешь мне, как ты думаешь. <laughs> Я так поняла, что это просто он реально показал историю, а, родительства, что вот есть мама, есть папа, о о они взращивают своего детёныша, и, когда, э, детёнышу перестаёт нужны быть родители, он их просто как бы выбрасывает.
М. Вот опять-таки каждый каждый да решает сам. Ну, вот расскажи, да. Мгм. Мгм. М.
Или он их убивает, грубо говоря.
У хо
То есть, э то есть показатель того, что, может быть, не стоит, а, всю свою жизнь, а, ложить на взращивание, воспитание ребёнка, потому что в определённый момент, да, он просто уйдёт из твоей жизни, потому что ты ему уже больше не на не нужен.
Детей. Мгм. М, мгм, мгм. Как горькая правда, горькая правда, может быть вполне. Ам, а вот скажи, вот <laughs>
Ну, я не з ну, я не знаю, если это я правильно трак трактую замысел режиссёра.
То есть, вот это да, это финал такой, каждый решает, каждый выводит де выводит какие-то свои выводы. А вот скажи, ты хо ты пошла на интенсивный курс, а вам там рассказывали вообще, есть ли такое понятие, как удачный финал фильма или неудачный?